Hello.
Ayan, hello.
Yon, kamusta!
Ah, 'buti naman ako, ang kalagayan ko, ikaw ba?
Ah, ito medyo malungkot. Pero ano, medyo naghahanap lang ng makakausap, magbe-vent lang.
Mm, naku. Mm. Ayan, sige-sige. Ano bang pinagdadaanan mo na 'yan?
<laughs> Pinagdadaanan, eh 'no? Malalim, hindi naman hindi naman.
<laughs> Oo, parang parang ang bigat 'no? Mm.
Oo, medyo mabigat lang kasi tawag dito, parang medyo
Ayan. Mm.
Napunta ako sa situwasyon na alam mo yon, yong meron akong kakilala na parang hindi tanggap yong kung ano ako, alam mo yun? Naranasan mo na ba 'tong mga ganitong klaseng situwasyon?
Mm. Hmm, naku. Hirap Oo naman, parang 'di ba sabi nga nila, "You cannot please everybody." Ayan. <laughs>
Correct, correct, correct. Eh, medyo na-ano lang ako parang
Hmm. O, ah. Mm.
Para bang na blind side ako kasi meron akong katrabaho
Ah. Ayun.
ngayon. Kasundo ko siya, alam mo yun, 'pag kaharap ko, ganun at um
Mm.
I don't think na may ginagawa akong hindi maganda para mainis siya sa'kin kasi nakikisama naman akong maigi sa trabaho eh.
Oo.
Pero nabalitaan ko na lang na parang, um, sa isang katrabaho rin sinabi sa'kin na
May Mm.
may, parang alam mo yun, parang medyo bina-backstab pala ako nun.
Pinasas Ay, may nasasabi pala sa likuran mo po.
Oo, tapos parang kasi pagkaharap ko siya alam parang ang tino namang kausap, parang nakikipag-apiran pa, wala wala walang ganun.
Walang bahid, 'no? Oo, kung di mo mapapansin yan yung mga delikado eh.
Tapos Tas yun pala, oo, tas ang dami palang nasasabi dun sa method ng pagtatrabaho ko, parang hindi daw niya tanggap yung, ah, attitude ko daw towards sa trabaho. Alam mo yun parang
Hmm. Na Mm. Ayan.
Ano nga lang, medyo nasaktan lang ako, kasi
Ta Totoo.
alam mo yun, parang na-on-the-spot ako, eh, alam mo 'yon?
Kaya nga.
So, ikaw ba, ano bang usual reaction mo kapag, hayan, halimbawa napunta ka sa ganitong sitwasyon, may narinig ka na hindi daw tanggap yong pagkatao mo?
Mm. Ah, alam mo minsan mahirap din tantiyahin yung mga ganiyang tao, eh. Kasi minsan, parang kapag pinatulan mo, iki-clear mo yung sarili mo, alam mo 'yon? Parang, nagbo-boost 'yan ng ego nila, eh, para lalo pang gawin sa 'yo 'yan. Kasi pinapatulan mo, 'di ba? Parang, hala, sige nai-inis siya, eh, 'di parang yung sa kaniya, nape-pleasure siya lalong gumawa ng hindi maganda sa 'yo. Eh, minsan parang double-edged sword din 'yan kung magpapaliwanag ka ba o hahayaan mo nalang. Kasi, kilala ka naman ng mga taong, talagang kilala ka ng ng ano, personal, 'di ba? Parang, kahit 'di ka magpaliwanag, "Hmm, parang hindi naman, ilang taon ko nang kilala 'yan. Di naman niya kayang gawin yung ganiyan." Pero, alam mo yung ganiyan, nakakainis din, kasi bakit mo sa ibang tao malalaman, 'di ba? Kung puwede namang sabihin sa 'yo nang direkta, para ma-address mo yung concern o yung problema. Hindi yung sa iba mo pa malalaman, 'di ba?
Totoo. Korek. Oo. Totoo. Oo. Totoo. Tama, tama. Tama. Mismo. Totoo, totoo. Ano kasi, um, alam mo matatanggap ko pa
Mm. Ayan.
kung yung tao na 'to, eh, yung para bang nung nakilala ko siya para bang alam mong ano, na parang walang modo bastos, alam mo yun, tapos harapan ginaganon ka. Matatanggap ko pa yun, eh. Gets mo sinasabi ko? Kasi
Ayun. Mm. Ah. Mm. Anghel? Ay, hindi pala, anghel 'pag nakaano sa'yo, mm.
Asi Hindi, kasi alam mo na alam mo na eh, na ganun talaga yung pagkatao niya, eh. So, parang ma matatanggap ko na yun, hindi na ako mag-e-expect, tama, correct. Kaysa yung parang
Totoo, di ka na mag-e-expect. Mm.
pinakisamahan ka ta's parang, alam mo yun, ilang taon mo ng katrabaho ta's biglang all of a sudden, biglang magugulat ka ngayon. Sabi ko nga kanina na on the spot ako na parang gano'n pala yung mga sinasabi na parang
Ayan.
Alam mo yun, parang hindi niya ako tanggap na na kasama parang hindi niya gusto yung yung pagkatao ko. So, mas na ka kaya naapektuhan ako, di ba?
Mm. O Di mo inakala. Oo. Mahirap yung mga ganun.
So Totoo. So, kahit ayokong maapektuhan, naaapektuhan tuloy ako ngayon kasi araw-araw nagkikita kami kasi magkatrabaho kami. So
Totoo. Di ba?
Kaya, ikaw ba, 'pag ganito bang may sitwasyon, paano mo pinapangalagaan yung sarili mo na 'wag masyadong magpaapekto sa ganiyang sitwasyon?
Hmm. Ah, alam mo minsan ano yan eh, nakakailang, di ba? Pero ako ang ginagawa ko sa ganiyan parang nagmamaang-maangan ako eh, ayan. Parang, <chuckles> di ba, parang act fool lang, kunware, wala kang nalaman, wala kang narinig, di ba? Hindi mo babaguhin yung way ng pa ano pakikitungo mo sa kanya. Pero
Tama, tama. Oo. Yung demeanor mo, gano'n.
Oo, pero alam mo yun, maging conscio ano ka, conscious ka tsaka cautious ka rin na parang, ah, ganiyan ka pala kapag nakatalikod ako parang nag-iiba ka pala. Hindi ko sukat akalain na ganiyan pala gagawin mo. Kaya siguro sabihin natin na kung dati masyado akong nag-o-open sa'yo, masyado akong nakikipag-usap ng mga malalalim, personal, ngayon siguro ano nalang, surface level na, oo, surface level nalang na kamustahan, parang ganito, ganyan, di ba? Parang ikaw na rin unti-unti ka na magbabago hindi mo man direkta rin sasabihin sa kanya pero ikaw na mismo yung gagawa ng aksyon, di ba, para alam mo yun, wala na ring gulo. Kasi minsan yung mga ganiyan, diyan nagsisimula yung gulo eh. Minsan nga babaliktarin ka pa, di ba, na ikaw naman nagsimula, ikaw unang pumatol di ba? Hmm.
Totoo. Mm. Babawasan mo na. Oo. Tama, tama. Oo. Kasi parang, mentras um, magpaliwanag ka pa, alam mo 'yon, parang, alam mo yun, hahaba pa. Oo, 'di ba? Tapos parang, iti-twist pa niya yung kung ano yung sinasabi mo. Parang, alam mo 'yon, parang, hindi na nag hindi na nagme-make sense, eh, na para pahabain mo pa, 'di ba? So
Ayan. Mm. May masasabi? Oo. Babaliktarin, tama?
agree ako dun sa sinabi mo na parang, 'wag nalang kibuin. O kaya kung
Mm.
Magkakasalubong kayo, casual nalang parang, "Hi, Hello" na lang. Pero wala na talaga no'ng dating
Hmm.
Parang samahan niyo, 'no?
Di na lalagpas sa ganun. Oo. Kasi alam mo, sabi nila, "Gumawa ka ng tama, may masasabi sa 'yo ang tao. Gumawa ka ng mali, siyempre may masasabi din 'yan." Oo. Kaya, nasa sa 'yo nalang din talaga kung ano yung prinspyo mo. Kung ano sa tingin mo yung tama, makakabuti. Hindi ka nakakatapak ng ibang tao. Parang ikaw nalang bahala sa sarili mo kung paano mo susuriin yung mga gano'ng bagay, dib
Tama. Ganun pa rin. Tama. Totoo, pati sa totoo lang, ah, nakakatulong yong pag-uusap, eh, pati yung pagpapaliwanag. Kung depende sa situwasyon, eh, 'no? Yung parang
Hmm. Kaya. Oo.
Ay, kumbaga halimbawa, parang alam mo sa sarili mo na parang may ugali ka na hindi maganda. Alam mo yung parang, para bang may bad habits ka. Tapos
Hmm. Oo. Ayan.
Biglang may nagsabi, nag-criticize sa 'yo na parang, yun nga, eh, harapan sinabi sa 'yo na, "Alam mo yung ugali mo parang hindi na maganda, eh, dapat baguhin mo 'yan." Doon
Ayan.
Mapag-uusapan niyo pa, eh, makakapagpaliwanag ka pa, 'di ba? Kumbaga, 'yon yong 'yon yong mga situwasyon siguro na hindi ko iiwasan. Kumbaga parang
Hmm. Tama.
ita-try kong ipaliwanag yung side ko. At siguro, babagurin ko rin babaguhin ko rin yung bad habits ko, 'di ba?
Hmm. Eh, sang-ayon ako diyan. Siguro ano 'no, mas maganda yung ganyan, kaysa yung sinasabi sa 'yo na nakatalikod. Kasi diyan, makikita mo na, ah, baka concern siya sa akin. Kaya hindi siguro talaga maganda. Baka pagkakamali ko talaga, 'di ba? So, alam mo yun, ma-ano ka rin hindi ganun kasakit. I mean, masakit. Pero alam mo, pinrangka ka na, sa paraan na tama. Hindi yung sa iba mo maririnig. Kasi 'yon yong ano yan, eh kasi alam mo 'yon parang, eh, di parang kapag sinabi niya sa ibang tao, yun na rin magiging tingin sa 'yo ng ibang tao na, "Ah ganyan ka pala." Tapos, madadagdagan pa yung istorya. Eh, di mas lalong lalala 'di ba?
Totoo. Yun, oo. Tama. Tama. Cor Tama. Totoo. Kaya nga yun yung si iya 'di ba yung sinabi ko kanina na parang, mas maganda na na, ah, harapan, sabihin mo sa'kin kes kaysa yung
Oo. Ayan.
na 'pag kaharap kita, alam mo yun, parang ang okey tayo tas yun naman pala, meron ka pa lang hindi gusto sa'kin, 'di ba? So
Nakikipag Pinagtataksilan ka pala. Ay, naku.
Totoo, di ba? So matatanggap ko naman yun, eh, pati kung actually, maganda nga yung gano'n, eh, yung para bang, minsan, ah, paprangkahin ka kasi
Oo. Tama.
eh, lahat naman tayo, hindi naman tayo perpekto, eh, di ba? Parang
Oo. Meron din talagang bad side.
Igu Totoo. Kumbaga, meron din tayong minsan parang, ah, mga traits na hindi natin napapansin, um, para bang, may mga bad habits nga tayo pero hindi natin napapansin yung ibang tao ang nakakakita kasi no'n, eh.
Ayan. Hmm.
Di ba? So, may mga pagkakataon siguro na makukumbinsi ako o kaya o kaya sila. Yun, para mabago ba yung pananaw, 'di ba?
Ayan. Hmm.
Lalo na kung sa ikabubuti naman natin. Kung sasabihan nga tayo na, "Uy baguhin mo 'tong ganitong pagkatao mo, kasi parang minsan ang kulit-kulit mo, eh. Parang nakaka-annoy ka." Alam mo yun? Gets mo yung sinasabi ko?
Tama. Oo. Oo, sang-ayon ako sa'yo. Siguro diyan papasok yung criticism, pero constructive, 'di ba? Kasi min 'di din minsan magaling yung tao, eh, "Ang pangit nung gawa mo. Ang pangit nung ugali mo." Pero alam mo yun? Hanggang dun lang yung sinasabi, pero kung constructive 'yan, "Alam mo hindi maganda yung ugali mo. Dapat ganito gawin mo, para mabago mo." 'di ba? Hindi yung parang nilalait ka lang pero, hindi naman nagbi-bigay ng solusyon o paraan para mabago mo yung isang bagay, 'di ba?
Totoo, yan. Mm. Totoo. Tama. Totoo. Tama, tama. Pati yun nga, kumbaga parang halimbawa siguro payo ko nalang din siguro sa mga ganitong klase ng situwasyon, 'no, yung pinag-uusapan natin na parang, 'pag meron ka nang nakikita dun sa tao na parang, ah, hindi magan oo hindi maganda, yung attitude niya, kunyari parang, um, hindi siya ma kumbaga parang akala niya normal lang yun. Akala niya siguro natutuwa tayo, pero, ang hindi niya alam marami nang naiinis. Maganda siguro pagsabihan, 'di ba? Lalo na kung ka-trabaho mo pa, 'di ba? Ang hirap kaya kasi no'n, yung 'pag nakikita mo siya palagi araw-araw. Alam mo yon, okey lang sana kung mag-kaibigan kayo, eh, 'di ba? Pero yung
Oo. 'Di maganda. Mm. Tama. Nakaka-offend na rin. Mm. Ap Aya <scoffs> Masakit sa mata.
Pag yong sa trabaho, araw-araw kasi makikita mo sa workplace mo yun, eh.
Oo.
Di ba? Parang
Di mo makakaya.
Maaapektuhan pa yong trabaho mo, 'di ba? Oh.
Hmm.
Ang ang hirap pa naman mag-work, 'pag alam mong meron kang hindi kasundo sa trabaho, 'di ba?
Sang-ayon ako. Daladala mo yung energy ano? Miski dun sa trabaho mo, minsan pumapalpak-palpak na rin. Kasi alam mo 'yon, medyo uncomfortable 'di ba? Medyo may mabigat.
Totoo, totoo, totoo. Pati, ayon nga, mas lalo pa kung malalaman mo yung katulad ng kinuwento ko sa 'yo kanina, yung
Ah, dinadala.
di ko alam, kinukuwento pala ako sa iba, alam mo yun? Sinasabi na ganito ako, ganiyan ako. So parang, imaginin mo busy kayo, meron kayong parang quota for that day.
Oo. Mm.
Tapos, hindi mo magawa-gawa, pumapalpak ka, nasesermunan ka ng boss mo. Tapos, nasasabay, dumadagdag pa siya, 'di ba?
Dadagdag pa siya. Ay, nak Di mo maiwasan 'yung mga ganiyang tao talaga.
So Tama. Ta totoo. Pero ano tawag dito, natu okey na rin sa'kin na nalaman ko 'yun. Alam mo 'yun, a at least, siguro baka ka kahit kailangan baguhin ko rin 'yung attitude ko towards sa mga katrabaho ko, para
Mm. Hmm. Ah.
Ah, i i ita-take ko na lang 'yun as, ah, ano, um, ah, good criticism na lang.
Mm. Para baka ano rin, eh, oras din sa'yo para mag-reflect, ah, "Nakakagawa pa talaga ako ng hindi maganda? Parang sumosobra na ba ako? Nagko-cross na rin ba ako ng line?" Siguro 'yan nga 'yung magandang paraan, hindi lang 'yung basta, "Naku basher ka lang sa akin, eh, parang di mo nakikita 'yung mabuti." Alam mo 'yun, baka mahalaga rin na, "Ah, sige suriin ko rin 'yung sarili ko." 'Di ba?
So True. 'Yan, oo. Totoo, totoo. 'Yan. Tama, tama, agree ako diyan. Kumbaga assess, assess din sa sarili, 'di ba?
Totoo, baka naman kasi may part do'n na totoo, di ba? Hindi mo lang din matanggap dahil sa pride at ego mo, hmm.
Totoo. 'Yun. 'Yun, 'yun, eh, maraming salamat, ah, sa pakikinig mo at nakapag-vent naman ako at ano medyo lumuwag na 'yung pakiramdam ko. Salamat.
Ayan. Oo. Uy, walang anuman. Alam mo masaya ako dahil kahit papaano gumaan 'yung nararamdaman mo, di ba? At naliwanagan ka kahit papaano.
'Yun. Salamat ulit. Salamat.
Uy, salamat din.